जी देखिए, आजकल का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो चुका है और इतने ज़्यादा आधुनिक दौर में जहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन कहीं न कहीं होती जा रही हैं। तो ऐसे में देखिए जो ख़बरें हैं वो भी कहीं न कहीं आजकल ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, ऐसे में टीवी वग़ैरह पर तो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और कोई अगर आवश्यक ख़बर होती है तो वो आपको देखिए व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती हैं, आपके जानने वाले लोग भी उसे कहीं न कहीं फ़ॉरवर्ड करके आप तक पहुँचा देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो है कुछ ख़बर जो है थोड़ा-सा मतलब सच्चाई नहीं दिखाती, कुछ गलत ख़बरें भी जो है लोग-बाग जो है आगे भेज देते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन ख़बरों की सच्चाई आप किस तरीके से जाँचते हो? ये कैसे पता लगाते हो कि जो ख़बर आप तक पहुँची है वो वाक़ई में ही सच्ची है या नहीं?
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है क्योंकि आज के समय में ना जितना ये डिजिटल होता जा रहा है काफ़ी कुछ मतलब अ, हमारी ज़िंदगी में ना अच्छा हो ही रहा है लेकिन उसके साथ-साथ काफ़ी अ, नई चीज़ें भी आ रही हैं आप देखेंगे कि बहुत दिक्कत आ रही है कि, कितना मैं कहूँगा कि ए, वो चीज़ें हो रही हैं जैसे आपने बताया गलत ख़बरें फ़ैल रही हैं या फ़िर काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितना भी हो सके ना, ये हमें कोई भी अगर हम ख़बर देखते हैं या फ़िर कुछ ऐसा करते हैं, तो तभी हमें ये करनी चाहिए जब वो कोई गवर्नमेंट ऑफ़िशियल साइट या फ़िर ऐसी कोई अ, जगह से आ रही हो जो मतलब आप लगा लीजिए, अ, आप देख सकते हैं और उस चीज़ को परखने की आपको वो ना पड़े। आप देखे कि कई ऐसी साइट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है जो न्यूज़ चैनल होते हैं, अ, वो बिल्कुल वेरिफ़ाइड होते है। उन चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आप देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे हर एक की बात मानने लग जाएँगे ना तो उतनी ही आपके लिए ही दिक्कत आएगी। मैं कहूँगा आप देखते ही आ रहे हैं कि, कितना आज के समय में फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों का और जितना हो सके ना हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अ, हर इंसान की ज़िंदगी ना अ, ई उसी हिसाब से चलती है जो वो चीज़ें देखता है। हमें पहली चीज़ यही परखनी चाहिए कि जितना भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं हम डिज़िटलाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ को उससे उत उतना ही नुकसान भी हो सकता है अगर कोई गलत ख़र ख़बर को फ़ैलाता जाए फ़ैलाता जाए, उससे काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है लोगों की ज़िंदगी में। तो बिल्कुल हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही बढ़ना चाहिए आगे और कभी भी ना जब तक अच्छे से हमें पता ना लग जाए कि वो चीज़ सही है या नहीं, उस चीज़ की परख हो ना जाए, तब तक हमें किसी को फ़ैलानी भी नहीं चाहिए बात ये 4 लोगों को भी नहीं बतानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल, देखिए ये तो आपने बिल्कुल सटीक बात बता दी कि कहीं न कहीं जब तक आप इस बात की पुष्टि ना कर लें, जब तक आपको इस बात का पक्का पता ना चल जाए कि ये ख़बर सच्ची है या नहीं, ये ख़बर वेरिफ़ाइड भी है या नहीं तो बिल्कुल भी उसे आगे न भेजें। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है अब तक के जीवन में कि मतलब आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ख़बर आई हो और मतलब आपको लगा हो कि वो शायद सच है लेकिन बाद में आपको पता चला हो कि वास्तव में ये तो फ़ेक न्यूज़ थी ये मतलब केवल वैसे ही फॉरवर्ड कर दी गई थी। तो ऐसा कोई किस्सा अगर हुआ हो तो बिल्कुल जानना चाहेंगे?
बिल्कुल। देखिए ऐसे किस्से तो देखिए अक्सर ही हो जाते हैं। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो जब ऐसा समय आया था कि जब इंडिया और पाकिस्तान में बहुत तनाव चल रहा था तो आप लगा लीजिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लग गई थी कि मतलब आप देखेंगे ना ज़िंदगी में लोगों को हर चीज़ ही वो दिखाने लग गए थे कि यहाँ पर बम गिर गया, यहाँ पर ये हो गया। लेकिन वो सच सब सच नहीं था। और उस समय ऐसा हो गया था कि हर इंसान को ही वो चीज़ सच लग रही थी और मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैं भी घर से दूर था, तो मैं घर पे बोलने लग गया था कि आप बाहर मत जाया करें, ये ना करा करें, वो ना करा करें। लेकिन ये चीज़ें देखिए यही है कि जब तक अ, हमें अच्छे से ना पता हो ना तो हमें किसी को भी ऐसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि उससे देखिए वही है कि 4 लोगों में तनाव ही आता है और आप देखेंगे कि उसी की वजह से मैं कहूँगा कि ज़्यादा तनाव भी बढ़ गया लोगों में। आपसी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई कि आप हमारी मदद करें या फिर ना करें। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं आज के समय में कि हम इन चीज़ों को समझें। अगर कोई भी हम ख़बर देखते हैं या फिर ऐसा कुछ देखते हैं ना तो बिल्कुल उसके ऊपर ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हम इन चीज़ों का ध्यान भी रखें कि हम कोई भी ग़लत चीज़ ना किसी को फैलाएँ। क्योंकि जितना हम इन चीज़ों को फैलाते जाएँगे उतना ही हमारी ज़िन्दगी में भी अ, नेगेटिविटी आएगी और उनके लिए भी जीवन जीने में दिक्कत हो सकती है, और ये तो सिर्फ़ मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अभी अगर देखा जाए तो अभी भी आजकल काफ़ी नई चीज़ें आई हैं कि दिल्ली में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे ना तो बहुत से लोग इस तरीके के भी है कि वो और अम, 4 बातें जोड़कर अर सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं पुरानी क्लिप को ऐड करके दिखा देते हैं। तो उसका भी मैं कहूँगा कि बहुत फ़र्क़ पड़ता है ज़िन्दगी में। तो बिल्कुल इससे अच्छा बचना चाहिए।
वो तो है। अच्छा। बिल्कु। बिल्कुल। ये तो देखिए आपने सही बात बताई कि कहीं न कहीं जो है लोग बाग जो है ख़ासकर के गलत चीज़ें भी कहीं न कहीं आगे भेजते रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल भी हर बात पे भरोसा ना करें। अगर वो वाक़ई में ही किसी वेरिफ़ाइड सोर्स से चीज़ें निकली हैं या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट से आई हैं तो ही उन पे भरोसा करें। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में देखिए जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं नकली या झूठी ख़बर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है आज के समय में। तो ऐसे में 1 या 2 रास्ते आप कौन से ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चल सके कि वाक़ई ख़बर सच्ची भी है नहीं या केवल वो कंटेंट एआई जनरेटेड है जैसे कि कुछ चीज़ें एआई से बनवाकर जो है फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि ये खबर असली भी है या फिर केवल अ, वैसी है नकली?
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए पहली चीज़ तो यही है कि जो भी आप चीज़ें सोशल मीडिया पर देखें, उसे अपने एकदम से तो मा आँखें बंद कर कर तो मान ना लें। और दूसरी बात ये है कि आप उसको वेरिफ़ाई करने के लिए गूगल पे भी सर्च करेंगे ना उन चीज़ों के बारे में। तो आपको कई पॉइंट्स मिल जाएँगी ऐसी जैसे अ, जो देश की हमारी तरफ से न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें हर चीज़ मतलब बताई होती है उस चीज़ से रिलेटेड हमें उसको ध्यान से पढ़कर, काफ़ी चीज़ें समझकर ये सोचना चाहिए कि ये सच्चाई हुई होगी कि नहीं हुई होगा। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि हर इंसान को ना अपनी ज़िन्दगी में इस बारे में सोचना चाहिए और जितना हो सके इस बारे में ही हमें क्या कहते हैं मैं कहूँगा समझ परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम कोई चीज़ ऐसे देख लेते हैं तो काफ़ी ना साइट्स अब गवर्नमेंट ने ख़ुद भी बना दी है इस तरीके की। जिससे लोगों को पता रहे कि अ, क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ ग़लत है। तो बहुत मैं कहूँगा कि उनके लिए बहुत ये पसंद सही रहेगा कि अगर वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे या फिर इस बारे में सोच कर चलेंगे। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए।
बिल्कु वो तो है। बिल्कुल देखिए, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई कि अगर सोशल मीडिया पे आपके पास कोई भी ख़बर या फ़िर कोई भी सूचना आ रही है तो तुरंत उस पे बिल्कुल भी भरोसा ना कर लें अन्यथा आप जो है काफ़ी समस्या में भी फँस सकते हैं। और ये जो रास्ता आपने बताया कि कहीं न कहीं उस चीज़ को उस ख़बर को जो है गूगल पे पर चेक करें, गूगल पे उससे संबंधित जो है आप सर्च कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसी ख़बर ही आपको ऑनलाइन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब वो ख़बर सच्ची है अन्यथा वो ख़बर झूठी है और बिल्कुल सही बात आपने बताई कि आजकल तो इन चीज़ों का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई तस्वीर है शायद 5 साल पुरानी लेकिन उसमें एडिट वग़ैरह करके जो है वो ऐसे दिखा देंगे कि शायद ये आज की तस्वीर है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? मतलब ये कैसे पहचानें कि ये तस्वीर अभी की है या फ़िर पुरानी है या फ़िर एडिटेड है या फ़िर रियल है? तो इन चीज़ों को पहचानने का कैसे पता चल सकता है?
बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि ये सच्चाई इस तरीके की है कि ना आज के समय में एआई इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है और इतनी ज़्यादा फ्रॉड इन्हीं वज़ह से भी हो पा रहे कि आप देखेंगे कि हर समय ऐसा है कुछ न कुछ ज़रूर हो रहा है कि लोगों के लिए ना बहुत दिक्कत आ रही है कि रि ये समझने के लिए कि सब सही है कि ए, स सच है या गलत है। और लेकिन ना मैं कहूँगा इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि ना आज के समय में ना बहुत-सी ऐसी साइट्स आ गयी है जिससे ये पता चल जाता है कि आप कोई फ़ोटो वीडियो डाल के देखें कि ये एआई से कभी चेंज हुई हैं या नहीं या फ़िर इसमें कुछ एडिटिंग हुई है या नहीं। तो उसमें सब पता चल जाता है हमें की ये चीज़ें मतलब सच्चाई सच्ची फ़ोटो है या नहीं या फ़िर ये फ़ोन से ली गयी है या एआई से बनाई गयी है। तो बिल्कुल, उसकी हर डिटेल ये चीज़ें आ जाएँगी और मतलब मैं कहूँगा कि लोगों को ना इर अ, जितना मतलब डिजिटल हम होने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल जानना चाहिए और इस बारे में भी और चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अगर हम इतना डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा और हम काफ़ी चीज़ें सीख भी पाएँगे इससे। तभी मैं कहता हूँ कि हर इंसान को ना अगर कोई भी चीज़ हम नई सीखने की कोशिश करते हैं या फ़िर कुछ भी हम नया अ अ, इस्तेमाल करने लगते हैं तो, हमें उन चीज़ों के बारे में ये भी सोचना चाहिए कि उसमें अगर हमारे से कोई गलती हो जाए या फ़िर ऐसा कुछ हो जाए तो अ, कैसे बेहतर किया जा सकता है उसमें। जी।
बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए ये तो आपने बिल्कुल काम की बात बता दी कि कहीं न कहीं जिस भी चीज़ का प्रयोग आप कर रहे हो, तो हमेशा उसके नकारात्मक पहलू को भी कहीं न कहीं जान लें और साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर आपसे गलती हो जाए तो किस तरीके से आप उसे सुधार सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई और देखिए जो बात आपने बताई कि फोटो और वीडियो जो है आप कहीं न कहीं एआई डिटेक्टर पे डाल के देख सकते हैं कि वो फोटो वास्तव में सच्ची है या फिर केवल एआई के द्वारा बनाई गई है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात आपने बताई कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके खबर को पहचान सकता है कि वो सच्चाई भरी है या फिर झूठी बिल्कुल काम की बात आपने बताई। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है कि देखिए बात अगर सोशल मीडिया की करें तो कुछ चीज़ें ऐसी भी डाल दी जाती हैं मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं लोग कि मतलब या अगर आप ये ज ये 10 लोगों को भेजेंगे तो फिर कुछ अच्छा होगा या फिर ये 10 लोगों को जब आप भेजेंगे तो आपको एक रिचार्ज मिलेगा जो कहीं न कहीं देखिए एक तरीके का स्कैम होते हैं कहीं न कहीं फ्रॉड वो लोग होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? खासकर के जो आजकल के देखिए बुजुर्ग हैं उनमें देखिए वो काफ़ी ज़्यादा सीधे होते हैं वो भोले होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो उन्हें आप क्या समझाना चाहेंगे कि वो बिल्कुल इस चीज़ को पकड़ें और आप बिल्कुल भी अपनी निजी जानकारी ना दें जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें?
उ उम, जी। उम, बिल्कुल। उम, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी क्योंकि ये सच्चाई है कि आज के समय में ना जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ना, वो या तो बच्चों के साथ होते हैं या फिर बुजुर्ग लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि उनको इसको चलाने की नौ पता ही नहीं होता कि कैसे मैं कहूँगा कि उनको चल सकती हैं चीज़ें। और आप देखेंगे ना मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना भी हो सकेगा अ, ना हमें ये करना चाहिए कि अगर अपने हम बुजुर्गों को दे रहे हैं फ़ोन तो उनको हर चीज़ के इस्तेमाल करने के बारे में भी बताएँ। उन्हें इन चीज़ों से एक तो मैं कहूँगा थोड़ा सोशल मीडिया से तो दूर ही रखें क्योंकि उसपे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके समझ के भी बाहर होती है और उनके लिए मतलब दिक्कतें ही आगे बढ़ाने वाली होती है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रख सकते हैं और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे ना सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि आप जिन चीज़ों का अ, ज़्यादा ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पर वही आप के फीड में बार-बार आने लगती है। तो ये चीज़ हम जितना समझेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर है कि जितना भी हो सके हमें ये ज करना है कि ऐसी चीज़ों से दूरी रखें क्योंकि आप जितना ये चीज़ें करेंगे उतना ही आपकी ज़िन्दगी में मैं कहूँगा कि उस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और अ, की औ फीड में भी वैसी ही चीज़ें आएँगी और धीरे-धीरे करके ऐसी चीज़ें ही हमारे दिमाग को काफ़ी खप्त कर देती हैं और वही हमारे लिए काफ़ी दिक्कत कर देती।
बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल, देखिए, ये तो आपने सही बात बताई कि कहीं न कहीं बच्चों को और बुजुर्गों को ख़ासकर से, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और अगर आप उन चीज़ का इस्तेमाल भी उन्हें करवा रहे हैं, तो पहले उनके अंदर एक जागरूकता कहीं न कहीं फैला दें, जिससे कि कहीं न कहीं उनके साथ किसी भी प्रकार की मतलब फ्रॉड वग़ैरह ना हो या फिर कोई गलत खबर में वो ना फँसे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि, आजकल के देखिए क्या यु ख़ासकर के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रसिद्ध होने के लिए जो है, कहीं न कहीं झूठी खबरें फैला देते हैं। जैसे होता है ना, कि कोई मतलब तड़कती-भड़कती ख़बर बना देंगे जो शायद वास्तव में कहीं तक भी सच नहीं होती। और ऐसे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर कोई नकली वो होता ना फेक अकाउंट बनाकर जो है, उसे पोस्ट कर देंगे। और ऐसे में देखिए, वे खबर जो है कहीं न कहीं वायरल भी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद कुछ ऐसी चीज़ों को दर्शाए जैसे पॉलिटिकल मुद्दे हों या फिर कोई उम, मतलब लड़ाई वग़ैरह की बात हो जैसे आपने ज़िक्र भी करा था कि, जब कुछ युद्ध वग़ैरह हो जाता है, कुछ तनाव भरी परिस्थिति हो जाती है। तो, ऐसे चीज़ों का भी लोग-बाग फ़ायदा उठा के जो है झूठी खबर फैला देते हैं। तो, उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे पहचाने इन सब जो झूठी खबरें फैलाने वाले होते हैं उन्हें?
उ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, देखिए ये तो ना आज के समय में पहचानना तो बहुत मुश्किल ही हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे ना, जितना भी हम कर ले कोशिश ये तो अब अ, उनके हाथ में ही है, पुलिस वग़ैरह के हाथ में ही होता है कि उनको ये चीज़ें पता रहें। क्योंकि एक इंसान, सिंपल आदमी को तो ये बात पता ही नहीं चलती कि ये कहाँ से चीज़, फैलनी शुरू हुई, क्या हुई? क्योंकि ऐसा करते हैं, लोग कि ऐसी चीज़ें फैलाना ना फेक अकाउंट से ही करते हैं। अपने अकाउंट से तो नहीं करते। कि किसी को उन्हें ज़्यादा पता ना लगे। तो अगर हम मेरा हिसाब से तो यही है, कि अगर हमें कभी पता चलता है कि ये चीज़ बहुत ख फेक है या फिर ये गलत है, तो हमें खुद ही पुलिस को या साइबर सेल को बता देना चाहिए। ऐसी-ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली और ये चीज़ मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। उससे काफ़ी अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। और भी मतलब ऐसे लोग पकड़े भी जाएँगे उनकी ज़िंदगी में।
वो तो है। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, ये तो आपने सही बात बताई कि अगर कोई ऐसी जो है, जी, आपको चीज़ देखने को मिले, कोई ऐसी पोस्ट या कोई खबर आपके सामने आए जो थोड़ी सन सन जिस पे आपको शंका हो रही है, जिस पे थोड़ा-सा शक हो रहा हो और उस वो अकाउंट भी आपको अगर ऐसा लगे कि शायद अभी बनाया गया है या वो किसी इंसान का अकाउंट नहीं लग रहा। तो बिल्कुल उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और देखिए, जितने बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि आप किस तरीके से ऑनलाइन खबरों की सच्चाई जाँचते हो और ये जो आपने बातें बताई कि कोई भी व्यक्ति कौन-से रास्ते अपना सकता है अपने जीवन में सच्ची खबरों को कहीं न कहीं पहचानने के लिए और झूठी खबरों से बचने के लिए। बहुत ही शानदार लगा आपसे बात करके। और मैं यही कामना करता हूँ, कि जल्दी हमारी फिर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बिल्कुल। उ, जी। मुझे भी काफ़ी देखिए बेहतरीन लगा। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न भी पूछे। और काफ़ी आपने रुचि भी दिखाई मेरी अ, आवाज़ में। और ये इन चीज़ों में, तो बिल्कुल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से।